अभी इस समय में ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा तनाव अ, महसूस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और ना उसको मैं कहीं न कहीं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं उससे अपना जो माइंड है, वो कहीं और लेके जाऊँ या फ़िर उससे मेरे को कुछ आराम मिल पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी कोशिशें करने की भी कोशिश की है, जिससे मैं मुझे आराम मिल सके, लेकिन ना अभी मेरा एकदम से आराम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप मुझे कोई सलाह दे पाओ कि कैसे मैं इन चीज़ों से मतलब इस तनाव से थोड़ा-सा ब्रेक लेके या फ़िर कुछ भी करके आराम पा सकती हूँ, तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी।
जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी तनाव में हैं। पर हम कोशिश करेंगे इसका समाधान करने के लिए, लेकिन उसके पहले कुछ मेरे सवाल रहेंगे, ताकि कि परेशानी को बेहतर समझ सकूँ। तो मेरा पहला सवाल आप ये बताइए कि अभी आप किस जगह पे हैं? आप क्या आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या वो शांत जगह है? और थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए।
हुँ। हाँ, मैं बिल्कुल अभी सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं अपने घर पे हूँ और बिल्कुल शांत जगह पे हूँ और अगर मैं अपनी दिनचर्या की बात करूँ, तो हाँ, मेरा ना मैं ऑफ़िस जाती हूँ वैसे तो। तो मेरा पूरा दिन जो है, वो ऑफ़िस में ही निकलता है। ऑफ़िस में कहीं न कहीं फ़िर भी थोड़ा-सा मेरा जो माइंड है, वो डायवर्ट हो ही जाता है। पर फ़िर वही है ना, जैसे ही घर आते हैं, तो फ़िर वही आपका जो व वही सारी चीज़ें हैं, वही माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ऑफ़िस जाती हूँ, ऑफ़िस से घर आती हूँ, ऑ अ, सुबह साढ़े 9 बजे तक मैं ऑफ़िस पहुँच जाती हूँ, जल्दी उठती हूँ, साढ़े 7 बजे। शाम को मैं 6 बजे वहाँ से निकलती हूँ, 7 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद फ़िर मुझे थोड़ा-सा अपनी मम्मी की हेल्प करनी होती है काम में, वो पूरे दिन बिज़ी रहती हैं काम में, तो घर पे आके मुझे थोड़ी-सी उनकी हेल्प करनी होती है। तो मैं उनकी मदद करती हूँ, उसके बाद थोड़े-से मेरे निजी काम होते हैं, जिन्हें मैं पूरा करती हूँ। उसके बाद फ़िर मैं अगले दिन की तैयारी करती हूँ, अपने कामों की, अपने ऑफ़िस की, उसके बाद फ़िर मैं सो जाती हूँ। तो ऐसी कुछ मेरी दिनचर्या रहती है, जिसमें मैं फ़िर भी जो तनाव है ना, मैं कितना भी बिज़ी हो जाऊँ, कितना भी मैं काम कर लूँ ,वो मेरे दिमाग से नहीं जाता, वो मेरा कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ही रहता है, जिसकी वज़ह से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता।
जी। जी। जी, जी। मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा सुनके कि आप नौकरी करने के बाद जब आती हैं तो अपनी म माताजी की मदद करती हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आपकी परेशानी का समाधान करने के लिए। मुझे ये बताइए कि जो तनाव आपको होता है, ये कब होता है? क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे और इससे आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है? और क्या दिनचर्या भी अ, गड़बड़ाती है इस तनाव के कारण?
हुँ। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, गड़बड़ाती है जैसे कि मेरे काम जो होते हैं ना वो मेरा एक काम फ़िक्स नहीं होता, मेरे ना अलग-अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सबसे ज़रूरी काम होते हैं वो तो मैं जैसे-तैसे ध्यान लगा के कर ही लेती हूँ पर मेरा ध्यान नहीं लग पाता काम में तो जो बाकी के काम होते हैं ना, वो मेरे छूट जाते हैं क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता उन्हें करने का। उसके साथ-साथ जो निजी काम होते हैं, वो भी सारे छूट जाते हैं क्योंकि कुछ करने का दिल ही नहीं करता। सारा दिमाग जो है सारा माइंड जो है वो सारा उसी तरफ उसी परेशानी में चिंतित रहता है, उसी के बारे में सोचता है। और फ़िर जब यहाँ पे फ़िर खाने की बात करूँ खाने-पीने की तो उससे तो आपका अ, स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। तो यहाँ पे इस तनाव में भी खाने-पीने का भी मन नहीं करता। खाना-पीना कैसा होता है जैसे कि जब बहुत तेज़ भूख लगती है, तब थोड़ा-सा बस इसलिए खा लिया जाता है ताकि पेट में दर्द ना हो कम से कम। तो खाने में भी रुचि ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। बस जो मिला वो थोड़ा-सा खा लिया कि बस पेट में दर्द ना हो, जिससे क बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, आपके चेहरे पे भी सब कुछ नज़र आता है, और रुचियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं कि ऐसा कोई काम करें जो हमें अच्छा लगे। बस ऐसा लगता है बस बैठकर सारे टाइम उसी बारे में सोचते रहें कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो पूरी तरीके से मेरी दिनचर्या और मेरा स्वास्थ्य मतलब दोनों चीज़ें इस चीज़ से प्रभावित हो रही हैं।
हुँ, जी। उ, जी। जी मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी समस्या में हैं। ये मेरा 1 अगला प्रश्न ये रहेगा, कि मुझे ये बताइए, कि एक तो आपने क्या ये चीज़ें जानने की कोशिश की के आखिर आपको ये तनाव किन कारणों से आ रहा है? क्या कोई पैटर्न आपने पकड़ा है? और क्या होता है? क्या आपके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है? क्या चक्कर आने लगता है, या पसीना? क्या इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं?
हाँ, बिल्कुल होती हैं। जैसे कि अ, जो चिंता है ना वो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बार-बार आती है। अभी ऐसी एक स्थिति चल रही है, मेरे रिलेशनशिप में उसको लेके अ, मेरा ये अ, तनाव है। उसके अलावा मेरी दिल की धड़कनें हाँ। दिल की धड़कनें मेरी तेज़ हो जाती हैं। अ, चक्कर तो नहीं आते, पर हाँ जो दिल होता है ना, दिल सुकून में नहीं रह पाता। दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, म थोड़ा-सा लो फ़ील होता है और सर हल्का-सा दर्द करता है, चक्कर नहीं आते। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महसूस होती हैं, और जिनका मुझे लगता है कोई इलाज भी नहीं है। क्योंकि मुझे गोलियाँ खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, कि अ, मैं कोई गोली खा लूँ या फ़िर कुछ ऐसा खा लूँ, जिससे तबीयत सही हो जाए। तो मेरा इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है। तो मैं नहीं खा पाती हूँ, गोलियाँ वग़ैरह भी, बस ये जो महसूस मैं करती हूँ ना, इससे ही मुझे ऐसे ही लड़ना पड़ता है। अपने दिल को समझाना पड़ता है, कहीं न कहीं कोशिश करती हूँ कि उस स मैं सकारात्मक तरीके से सोचूँ और कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि आराम भी करूँ, पर वो चीज़ दिमाग से जाती ही नहीं है। क्योंकि जब चिंता ज़्यादा बड़ी होती है ना, आप कितना भी कोशिश कर लो। वो आपके दिमाग से जाती नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश भी की है, सोचा है कि इसके लिए मैं कौन-सी चीज़ें ऐसी करूँ, जो मेरे को राहत दे सके पर मुझे नहीं समझ में आया।
जी। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ कि अ, आप काफ़ी तनाव में हैं। पर मैं और बेहतर तरीके से जानना चाहूँगा। कुछ आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या, कोई ऐसा कारण है जिसके कारण आपको तनाव है? क्या कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे आपके तनाव के बारे में पता चले कि आखिर तनाव आपको हो क्यों रहा है?
हाँ मेरा न अभी जल्दी में ही ब्रेकअप हुआ है। अ, मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था। उसमें मेरा ब्रेकअप हुआ है और जो सामने वाला पर्स अ, इंसान है उसकी शादी हो गई है। तो अब आप समझ ही सकते हो उसके लिए कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें आँखों के सामने हो रही हैं। और ये चीज़ होना ह मेरे लिए क्या हर मतलब कोई भी इंसान मेरी जगह होगा उसको परेशानी होगी, चिंता होगी, परेशान होगा। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ये ऐसी मतलब फ़ीलिंग होती है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। किसी को समझा भी नहीं सकते और ना ही कोई समझ सकता है जब तक वो इस स्थिति से नहीं गुज़रता। तो ये स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ़ की सबसे बड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते हो खुद की फी फ़ीलिंग जो आप महसूस कर रहे हो उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हो। तो ये मेरी स्थिति अभी चल रही है। जिससे मैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं मैं ऐसे कुछ चीज़ें करूँ या ऐसी कोई सलाह मेरे पास हो जिससे मैं इससे तुरंत आराम पा सकूँ।
जी। जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत दुःख का विषय है, जो हुआ। लेकिन मेरा एक अंतिम छोटा प्रश्न होगा, वो ये है, क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने किसी दोस्त से बात साझा की? किसी परिवार वाले से? कोई भी भाई-बहन से बात साझा की? क्या उन्होंने कोई उपाय दिए या आपने उन उपायों का उपयोग किया कुछ भी ऐसा?
मैंने साझा तो किया है, काफ़ी सारे लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे न अ, लोग कोई आपको सलाह नहीं देते कोई सुझाव नहीं देता, वो जस्ट यहाँ पे आपको समझाते हैं, कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको क्या आप टेन अ, चिंता क्यों कर रहे हो, वो इंसान आपके लायक नहीं था। लोग आपको सलाह देते हैं, कि आपको सोचना किस तरीके से है। आपकी कोई आपको कोई प्रतिक्रिया या ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताएँगे, जिससे आपको सुकून मिले, सिर्फ़ वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उस बारे में न सोचो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं उस बारे में न सोचूँ। पर मेरा दिमाग रुक ही नहीं रहा, मैं जान मैं भी जानती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत, मुझे उदास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर वो चीज़ मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं उस चीज़ को नियंत्रित कर ही नहीं सकती, तो मैं फ़िर दूसरों की सलाह लेके मैं क्या करूँ, ऐसी स्थिति में? मुझे उनकी सलाह काम नहीं आती। तो मैं मेरा दिमाग जो है वो उसी तरफ़ ही जाता है फ़िर।
जी। जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ़ से कुछ अच्छी सलाह दे सकूँ। देखिए जो हुआ है, उसे तो हम बदल नहीं सकते। जैसा आपने बताया कि आपका ब्रेकअप हो गया और उनकी शायद शादी भी हो गई है। तो, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें जिससे तनाव कम हो सकते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा। पहली चीज़ आप जो कोशिश कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या को और बेहतर कीजिए। सुबह कुछ समय आप व्यायाम को दीजिए, सरल साँस, जो प्रश्वास होते हैं, उसके तरीके कीजिए, अनुलोम-विलोम होता है, प्राणायाम होता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो जब हमारा साँस बेहतर होता है ना तो कहीं न कहीं हमारे में जो तनाव है, वो कम हो जाता है, और तनाव कम होने से हमारे अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है, वो दूर हो जाती है और थोड़ आपकी जो थोड़ी सोच है, वो सकारात्मक हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें बदल नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। तो ये जीवन का फैसला उनका था, उन्होंने फैसला ले लिया। अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और ये भी आपको मान के चलना है कि जीवन में कई लोग आएँगे, कई लोग जाएँगे, हम वहीं रह जाएँगे अगर हम उनके बारे में सोचते रह जाएँगे क्योंकि वो तो आगे बढ़ जाएँगे अपने जीवन में, पर आप पीछे रह जाएँगी, आप पुराने ख़्यालों में ही रह जाएँगी, और इससे आपका जो भविष्य है, वो अंधकारमय भी हो सकता है। अच्छी बात ये है कि आप नौकरी करती हैं, ये एक अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आप सकारात्मक सोच रखें, और कुछ ऐसी तरकीबें करने की कोशिश करें जिससे आपका जो ध्यान है, वो चीज़ों में लगा रहे। जैसे आप मनोरंजन की चीज़ें कर सकती हैं, वो चीज़ें जिनमें आपकी रूचि है। अ, जिन जो कला आपको करने में पसंद आती हैं, कुछ लोग को नृत्य आता है, कुछ लोग को गाना आता है, कुछ लोग को अ, मूवी देखना पसंद आता है, फ़िल्म देखना पसंद आता है। मुझे लगता है अपना ज़्यादा समय उन चीज़ों में लगाइए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुःख से गुज़र रहे होते हैं ना, तो लोग कितना भी समझाएँ, हमें समझ में नहीं आएगा। और वो स्वाभाविक भी नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और मैं कल भूल गया या भूल गई, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें खुद को समय देना होगा, और वो समय आप तभी दे पाएँगी जब आप कुछ भूल जाएँगी उन चीज़ों के बारे में, और उसका एक ही तरीका है कि वो चीज़ें करें जिसमें आपकी रूचि बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करें कि तनाव घटाने के लिए कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करें, थोड़ा जो मैंने व्यायाम कहा, स्ट्रेचिंग करें, इस तरह की चीज़ें करें। कोशिश कीजिए जिम अगर आप जॉइन कर सकती हैं, आप वहाँ जॉइन कीजिए। जितने नए लोगों से मिलेंगी, जितना आप अपने आपको मैं कहूँगा व्यस्त रखेंगी, उतना आप इन चीज़ों के बारे में कम से कम सोचेंगी। और कोशिश कीजिए कुछ अच्छे दोस्त दोस्त आपके हों, जिनसे आप बातें साझा करें और आपकी बातों को सही तरीके से समझें, ना कि आपको सिर्फ़ मैं कहूँ ज्ञान देने लग जाएँ। कुछ अच्छे दोस्त बनाने का प्रयास कीजिए, और मैं कहूँगा की बात मान लीजिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब जीवन में आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कोई उनसे बेहतर मिल जाए, ये आपको ख़्वाहिश रख के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है इन सलाह कार आप उपयोग करेंगी, तो आपको बेहद फ़ायदा होगा।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, ज़रूर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी आपकी सलाह, और मैं ज़रूर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगी अ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ये तकनीकें अपनाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़रूर इस चीज़ में राहत मिलेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।